والله جميل أوي، طب أنتِ حسيتِ مثلًا، يعني بعد ال الإنجازات اللي عملتيها، يعني بصراحة حاجة أحييكِ عليها، إن أنتِ آآ خرجتِ من فترة، وطلعتِ أنجزتِ كمان إنك جبتِ حاجات، وطورتِ الشغل بتاعك، وكمان حققتِ موازنة مع عيلتِك. ما حسيتيش طيب مثلًا أكيد طبعًا، مجهود يحترم، آآ ما حسيتيش طيب بالذنب على الأيام بقى اللي فاتت، وإنك ما كنتيش محققة موازنة، آآ حسيتِ بالذنب دوَّة، وح أثر على حياتِك والّا كان حاجة أنتِ قلتِ إنها حاجة اتعلمت منها؟
آه ده بعد مجهود. حسيت آه طبعًا، آه طبعًا حسيت بالذنب كتير جدًا بس يعني خلاص كنت باقعد بقى أفكّر و ساعات كده مثلًا بنتي لمّا تيجي تقول لي في موقف حصل آآ مش عارفة حصل كذا وتيتة اتصرفت فيه بالطريقة الفلانية، فكنت باحس لأ هو المفروض ب مكان تيتة أنا اللي أكون موجودة، فأنا قصّرت معاكم آآ أنا مش موجودة في الموقف.
w إيه بقى؟ آه. صحيح. كنتِ أنتِ المفروض تبقي قاعدة أنتِ اللي بتربيهم، وأنتِ اللي بتعتني بيهم، بتقصري.
بالضبط، آآ لأ وأنا اللي عايزة أعمل معاهم ذكريات عايزين يعني ت تشوف مثلًا هي محتاجة إيه وتطلبه منّي مش تروح تطلبه من تيتة، لأن ده إحنا قعدنا فترة زمنية مثلًا أول ما كنت فاتحة المشروع في الأول خالص ممكن نبقى قاعدين في البيت كلنا وهي جعانة مثلًا، فتقوم يعني، أنا قاعدة خلاص قولي لي فتقوم تقول لها: "تيتة اعملي لي أكل." فلما ماما تقول لها طب روحي لمامتِك تعمل لِك تقول لها: "لأ أنتِ أكلك حلو أنا عايزة أكلك أنتِ." بالضبط.
صحيح والله. إمم. حلو. أوه! اتعودت عليها اتعودت إن هي اللي موجودة دايمًا معاها، وما بقيتش تيجي لِك أنتِ، ياه! حاجة بصراحة، حاجة صعبة يعني.
بالضبط كده. آه ده أثّر في و آه وأثر فيا كمان موقف تاني كانت بتيجي من المدرسة لو متخانقة مع حد من صحابها أو حد مضايقها فبتبقى داخلة يا حبيبتي مبوزة وكده، فأنا أقول لها: "في إيه يا روحي، إيه اللي حصل؟" فتقول لي: "ما فيش امم ما ماليش" فأول ما ماما تسألها ألاقيها بترد على ماما وبتحكي الموقف كأن يعني بقى اتفتحت وحصل وعملت لي و وراح وأنا اتخانقت والميس قالت لي كذا وصاحبتي مش بتكلم
قولي لي. آه. آه. ما بقيتش حتى تحكي لك أنتِ، بقِت ترو بقِت تروح تحكي لجدتها، وبقِت مقربة لها أكتر وبتشاركها اليوم كلّه بتاعها، وأصلًا المفروض يعني أنتِ اللي تكوني مكانها.
بالضبط. بالضبط كد أيوه أنا بقى في اللحظة دي غيرت من مامتي جدًا <laughs> كان شبه عايزة أقول لها قومي امشي روَّحي بيتِك.
<laughs> خلاص بقى أنا دوري دوري أنا اللي حان مش <laughs> فهمت.
بالضبط كده ف فهنا فُقت بقى ابتديت أفكّر و ودلوقتي بنتي يعني لمّا بتيجي من المدرسة بتحكي لي أنا، كل حاجتها بتقولها لي أما بتطلب حاجة برضه بتطلبها مني، فده الحمد لله حسسني إن أنا عملت إنجاز وما جيتش برضه على شغلي، عرفت أضبط الحتّة، وأعمل التوازن بين هنا وهنا.
ما شاء الله، كويس والله. إمم. صحيح.